แลกเปลี่ยนกันอะเนาะ ดี ดีค่ะ ดี ๆ หรือไม่ก็ เอ่อ หรือไม่ก็ พี่ พี่ไม่แน่ใจว่า เมืองไทยเขายังมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่า อะไรกับ ประมาณว่าร้านหนังสืออะ ที่ ที่น้องเอาหนังสือเก่าไปแลกหนังสือใหม่ มัน มัน มันยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ
ใช่ค่ะ ใช่ อืม ไม่ทราบเลย ค่ะ ไม่ ข ไม่ ไม่เคยเลยค่ะ
มันมีไหมอะ? เอา เอา เอา คือ จริงเปล่า คือ คือ คือน้อง พี่ว่าน้องเด็กกว่าพี่เยอะมาก <chuckles> คือ คือ คือเมื่อก่อน เมื่อก่อนตอนที่พี่อยู่เมืองไทยไง คือ เอ่อ ตาม ตามอำเภอต่าง ๆ หมู่บ้าน หรืออะไรประมาณเนี้ยนะ เขาก็จะมีร้านหนังสือที่ไม่ใช่ว่า เป็นร้านหนังสือแบบว่า เอ่อ ร้านหนังสือที่มัน มันถูก ๆ หน่อยที่ไม่ได้ร้านหนังสือแบบ ดีพาร์ตเมนต์สตอร์ or in the or or ใน ในมอล ประมาณอย่างเงี้ยนะ มันเป็นร้านหนังสือที่ว่า น้อง น้องไป ย เอ่อ ไปยืมหนังสือ แล้วก็ แล้วก็เอากลับมาคืน ย อย่างนั้น ใช่ไหม แล้วมันก็มีประมาณ ว่าแลกเปลี่ยนหนังสือที่ว่า เอ่อ หรือไม่ก็บริจาค อ น้องก็บริจาคหนังสือเก่าที่ร้านได้ อะไรประมาณเนี้ย หรือไม่ก็มันก็มีกล่อง มันก็มีกล่องที่ว่า บริจาคหนังสืออะ เอาหนังสือเก่า ๆ ไปใส่กล่องให้คนอื่นได้อ่านบ้าง มันเคยมีไง คือพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่า ที่ ที่เมืองไทยอะ
<chuckles> นัด อะฮะ ค่ะ อา อ๋อ โอ้ ไม่ทราบเลยอะค่ะ ไม่ทราบเลย เพราะว่าส่วนตัวก็ มีเจอ จะมีแค่ไปยืมหนังสือ หรือว่าไปซื้อ ไปซื้อมาเลยอะค่ะ ใช่
อืม ย อือ ซื้อเลย หรือไม่ก็ หรือไม่ก็ยืมในห้องสมุด ใช่ไหม ตอนนี้ห้อง ตอนนี้ห้องสมุดเขาก็ยัง เขาก็ยังให้ยืมหนังสือกลับบ้านอยู่ใช่ไหม? เหมือนเดิม
อา ใช่ค่ะ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ยัง ยังให้ยืมอยู่ค่ะ ใช่
อืม โอเค ก็ดีค่ะ ก็ดี แล้ว แล้วเป็นยังไง แล้ว แล้ว เอ่อ แล้วครอบครัว เอ่อ เพื่อนฝูง อ ไม่ใช่ ไม่ใช่สิ เพื่อนฝูง ครอบครัวน้อง มีน้อง มีพี่อ่านหนังสือบ้างไหมอะคะ? ไลก์ ประมาณว่า อ่านด้วยกัน อือฮึ
อา โอ้ พี่ พี่ชาย อ้าว ไม่ได้อ่านด้วยกันค่ะ แต่ว่าพี่ชายเป็นหนอนหนังสือเลยอะค่ะ <chuckles> จะชอบอ่าน อ่านแบบว่านิยาย นิยายต่างประเทศอะค่ะ ใช่ค่ะ นิยายต่างประเทศ แล้วก็แบบ การ์ตูน หรือว่าเขา เขาจะเป็นสายแบบอ่าน น วารสารวิทยาศาสตร์ อะไรที่มันเป็นวิชาการไปเลยค่ะ เขาเป็นสาย วิทยาศาสตร์ ส่วนตัวหนูจะเป็นสายแบบรีแลกซ์ อ่านอะไรสบาย ๆ ใช่ค่ะ
อ๋อ ชอบอ่านนิยาย อ๋อ อ จริงหรือเปล่า? อ๋อ ช ใช่แหละ วรรณกรรม รี เอ่อ รีแลกซ์ พักผ่อน ใช่ไหม แต่ แต่ก็ แต่ ก แต่ก็ไม่ใช่หนังสือแบบหนังสือ อ มันยัง มันยังมีอยู่ใช่ไหม? หนังสือแบบ หนังสือโรแมนติก หนังสือรัก เกี่ยวกับเรื่องความรัก เรื่องโรแมนติก
พักผ่อน ใช่ค่ะ

เออ จริง ๆ คือมันเป็นอย่างงั้นน่ะ แล้วพี่ แล้วพี่ก็เคยทำอย่างงั้นนะ แต่ว่า แต่มันมีบริษัทที่พี่เขียนส่งกลอนไป แล้ว อ อ อ อ หนูก็ต้องส่งไปแบบลายมือหนูอะนะ เป็น อ ไลก์ กับ เอ่อ เขียน เขียนลงในกระดาษ แล้วก็ แล้วก็ใส่ ใส่ซองที่เป็น เป็น ไลก์ ซองเอกสาร อย่างเงี้ย ส่ง ไปที่บริษัทนั้น แล้วเขาก็จะ เขาก็ จะ อ ทบ เอ่อ เขาก็จะดู อ่านดู ถ้าได้เขาก็จะ ช เขาก็จะทำเล่มให้พี่ไปเลย แล้ว แล้วพี่ก็จะได้ส่วนแบ่งจากการขาย ถ้าขายได้เยอะหรือขายได้น้อย อะไรประมาณเนี้ย
อะฮะ ค่ะ โอ้ อ๋อ คือ
ใช่ แต่ว่า แต่ว่า อ แต่ว่าของพี่ไม่ได้ไง คือไม่ดีเท่าที่ควร เขาก็ไม่ได้พิมพ์ เขาก็ไม่ได้พิมพ์ให้ ก็ พี่ก็ ซ พี่ อือ ว ใช่ คลาสสิกมาก พี่ก็เสียใจ เพราะว่าพี่ เพราะว่า เพราะว่า เพราะว่าพี่เนี่ยจะมี จะมีรูปของพี่ในหนังสือประวัติเล็กน้อย มีชื่อ ก็จะเป็นแบบ ประมาณว่านักประพันธ์ไปเลยไง แต่ว่า แต่ว่าพี่ เออ จริง ๆ ตลกมาก เมื่อก่อน เมื่อก่อนดังมาก เมื่อก่อนดังมาก นี่น้องยังเป็น น้องยังเป็นวัยรุ่นมาก น้องไม่ได้ผ่าน
อ๋อ แต่มันดูแบบ คลาสสิกมากเลย ก็ อ๋อ โอ้
ผ่านเวลานั้น เอาเวลานั้น เอาเวลา ใช่ อยู่ใน ใช่ ไม่ได้ผ่านจุดนั้น แล้วตอนนี้คงไม่มีจุดนั้นแล้ว <laughs> ตอนนี้คงไม่มีจุดนั้นแหละ <laughs> มัน มันคงเป็น เป็นอะไรที่แบบ โอ้ มันเก่ามาก ใครจะมาซื้อหนังสือกลอนไปอ่าน อะไรประมาณเนี้ยเนอะ มันตลกมากอะ เออ อ เนี่ยพี่นั่งคิดไปเกี่ยวกับหนังสืออะ คุยกับหนังสือวัน คุยกับหนังสือในวันเนี้ย ตลกมาก ได้ ต ที่ว่ามันมีหนังสือกลอน
ไม่ ใช่ค่ะ ไม่ได้ผ่านจุดนั้นเลย <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่
แล้วมันก็เปิดโอกาสให้คนแต่งกลอน ส่งพิมพ์ แล้วก็ แล้วก็ แล้วก็ เอ่อ ทำเป็นหนังสือรูปเล่ม เอ่อ มัน
โอ๊ย เดี๋ยวหนูต้องไปถามที่บ้าน เพราะว่าพ่อหนูก็เป็นคนชอบ ชอบเขียนเหมือนกัน เผื่อเขา อ อา เขาอาจจะเคยส่งด้วยหรือเปล่า? ไม่แน่ใจ
จริง ๆ ลอง ลอง ลอง ลองถาม อ๋อ ลอง ลองถามคุณ ลองถาม ลองถามคุณพ่อดู ถ้า ถ้า ถ้าคุณพ่อไม่เคยส่งนะ แต่คุณพ่อต้องได้ยินแหละว่ามันต้องมีหนังสือแบบเนี้ย มัน มัน ส่วน ส่วนหนังสือแบบเนี้ยมันขายใน ร้านขายหนังสืออะ จ โอเค So So โอเค So หนิ So So So นี่ เอ่อ ร้าน 7-Eleven ร้าน 7-Eleven ตอนนี้มันยังมี เอ่อ มันยังมีส่วนของหนังสือ
อ๋อ อ๋อ

มีค่ะ มีแต่ว่าไม่ได้ ไม่ค่อยได้อ่านเลย
ไรอย่างงั้นน่ะค่ะ น น นั่นก็คือเรียกว่าหนังสือนิยายใช่ไหมเปล่า นั่น ใช่ไหม อืม ๆ เนาะ อ อ ไม่ ไม่ค่ะ พี่ พี่ก็ไม่ค่อยได้อ่าน อ เรื่องแบบนั้นเหมือนกัน ก็อย่างที่บอกพี่อ่านหนังสือสอบสวน เรื่อง เรื่องที่มันน่าตื่นเต้น น่าสนใจ แต่ว่า แต่ว่าถ้า แต่ว่าหนัง หนังสือที่มันเป็นไร เกี่ยวกับการออกแบบ ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดพี่จะอ่านจริง ๆ ก็บางครั้งก็เป็นหนังสือแฟชั่นเนาะ ไรก็ดู ดู ใช่ไหม ถ้าเกิดไรกะแมก อ ประมาณว่า แมกาซีน น่ะค่ะ ก็
ใช่ค่ะ ใช่ อา อ๋อ ค่ะ
วรสารต่าง ๆ ที่มัน ที่เมืองไทยอะมันก็ มันก็เยอะ ตอนที่พี่อยู่ที่เมืองไทยพี่ก็อ่านแต่เรื่องพวกนั้น หรือไม่ หรือไม่ก็หนังสือแบบดารา ยังมีอยู่ไหม? ดาราที่คนไหนคบกัน คนไหนเลิกกัน มันก็ยังมี <chuckles> มันไม่มี <laughs> คือน้อง คือน้องแบบ "ฉันไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน" คือพี่คนนี้ยุ่งเรื่องชาวบ้านมาก <chuckles>
โอ้โฮ ไม่ ไม่ทราบเลยอะค่ะ เพราะว่าจะเห็น <chuckles> จะเห็นแต่ในแบบว่า <chuckles> เอ๊ย หนูก็ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ค่ะ แต่ว่า แต่ว่าจะเห็นใน Social <chuckles> จะไม่ค่อยได้เห็นหนังสือ หรือว่าแบบนิตยสารไหมคะ แบบ
<laughs> ใช่ไหม อ๋อ นี่ นี่มันก็เป็นอย่างหนึ่ง ใช่ นี่มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่ค่อย ไม่ค่อยอ่านหนังสืออย่างที่เมื่อก่อน เพราะว่าเรา เพราะว่าเรา เรา เพราะว่าเราสามารถอ่านออนไลน์อะ ใช่ไหม ในเว็บไซต์ ในเว็บไซต์ น้องก็อ่านในเว็บไซต์ มันก็มี E-Book ใช่ไหม E-Book น้องก็อ่านใน E-Book เสร็จแล้วยังไงอะ Instagram มันก็ อ อา Facebook อย่างเงี้ย คือถ้าน้องชอบน้องก็คลิกทู อ น้อง น้องก็คลิกที่ The tab to the เอ่อ tab เอ่อ ตรง ด ตรงไหนอะ ตรง ตรงลิงค์ มันก็ นำไปสู่ เอ่อ อัน นำไปสู่ เอ่อ เว็บไซต์หนึ่ง that เว็บไซต์หนึ่ง ที่น้องก็สามารถจะอ่านหนังสือได้ ไลก์ ประมาณว่าน้องก็ไม่ต้องซื้ออะ น้องก็อ่านแบบ แบบ ฟรี ฟรีไปเลยอะ ซึ่งมันก็เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แล้ว ตอนนี้เนาะมันก็ไม่ค่อยมีใครมาอ่านหนังสือบ่อย แต่ว่ามันก็ มันก็ต้องเป็น เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือจริง ๆ อะ ที่ยัง ที่ยัง ที่ยังต้องการอ่านหนังสืออยู่ ที่ไม่ใช่ว่าอยากรู้อะไรก็กูเกิล แล้วมันก็ ก็ ก็อ่านได้ออนไลน์ ใช่ไหม?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อา ใช่ อา ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ช่วงนี้หนูพยายามหันมาแบบว่าอ่านหนังสือที่มันเป็นแบบ physical มาก มากขึ้น เพราะว่ารู้สึกแบบฟีลมัน มันดีกว่า